Ako ano eh, ah, hindi rin ako masyadong nakakapag-ipon. Pero, ah, kahit papaano, ah, sinusubukan ko. Di ba may mga sabihin natin may mga online banking na tayo or or mga yung mga through online lang yung mga mga walang physical na bank, di ba? Ah, doon kahit pa konti-konti minsan five-hundred, three-hundred naglalagay ako ng mga doon. Pero kapag, sabihin na natin biglaang gastusin kunyari di ba biglaan yung pagtaas ng kuryente?
Mhm. Mm nga. Oo. Ah, tama yan. Ayun, oo. <chuckles> Mm. Tama, oo. Oh! Ang galing naman. Mm. Kaya nga! Oo. <chuckles>
Di ba? Sabi kung dating binabayaran mo lang ₱2,000 mga ganun. Tapos bi pagtingin mo aba! bakit 'to ₱6,000 yung mga ganung bagay. Di ba? Siyempre nagugulat ka ngayon. Ah, ayun yung tipong ah, imbis na sweldo mo nakalaan dun sa kunyari nasanay kang ₱2,000 eh, aanhin mo pa um ma ngayon magagastos mo pa yung mga iba na nai buti na lang. Ah, may mga naipon ako kahit yung mga pakonti-konti kong ipon.
Tama, oo. Grabe ano? Tama, oo. Oo, mm. Tama, tama Ang galing naman! <chuckles> Di ba? Biruin mo nalang isipin mo kung paano ka niya halimbawa biglaan na Php 6,000 babayaran mo na hindi mo inaasahan. Kung wala kang naitatabi paano at saan ka kukuha ng ganong baya pangbayad di ba? <chuckles>
Yun, kaya. Oo. Oo! Tama. Tama eh, kung ma naka-budget na yung mga gastusin mo di ba? Kasi ang sweldo lang naman natin parang kunyari kinsenas katapusan ganun, di ba? Oo yung Linggo na yun yun lang talaga yung paggaga pagba-budgetin mo na. Para sa ano na yun. Eh, tas biglang oh! Tumaas yung kuryente, paano bang gagawin ko nito?
Tama! Oo. Mhm, tama tama. Tama, oo Mhm, kaya nga ano. Lalo ngayon at napaka-init ng panahon.